Educazione, esperienza. To credo, sì. Sì, ad esempio per esemp c'è c'è questo c'è questa, mhmm, piaga adesso in cioè, che va da già già già da un po' di tempo che va avanti in Italia, no il fatto di questa immigrazione, ehm, massiccia, no?
Sì, devi portare dei fatti, dei numeri reali e non inventati. Ma sai che anche di fronte a questo dimmi dimmi. Sì. Sì. Certo.
Che poi è una una una migrazione e economica, perché la gente ci vede come
Mh-mh.
come un posto dove si sta bene, dove abbiamo abbiamo abbiamo tutto rispetto a a alle loro realtà che sono che sono più
Sì, come Eh certo.
più povere, no, quindi ce
Beh, ma tu ti ricorderai, visto che hai una certa tipo me, quando c'era stato lo stesso fenomeno con gli albanesi, ecco. <chuckles>
Sì sì, che l'hanno l'hanno l'hanno rimb l'hanno rimbarcati tutti quanti. Sì, quello quello venivano con le navi tutti attaccati, tutti amma agg aggrappati proprio stracolme.
Esatto. Ti Sì, sì. Ti ricordi che c'è stato anche quel periodo lì. Quindi cioè sembra che ogni volta cadiamo dal pero, cioè. È un fenomeno che c'è sempre stato e si ci sarà sempre perché noi geograficamente siamo in mezzo, quindi <chuckles> come dire <chuckles>
Sì. Sì, sì, quello lì è stato è stato proprio bravo. Eh sì, è un molo no, siamo come un molo proteso nel m nel nel Mediterraneo che sta vicinissimo a all'Africa.
Eh sì, siamo un attracco per poi andare da un'altra parte. Esatto, cioè
No, però sai, come esempio, c'è gente che comunque che la che come dire, che questa che questa ehm, che questo fenomeno lo lo lo lo incentiva no e lo mhmm

Il problema il danno se lo fa lui, no, e gli faccio vedere i danni i danni, anche per esempio magari chi chi usa sostanze sai che a quest'età è a quest'età è pericolosa, eh, questa qui eh, sì, poi s a quest'età è particolare perché a 16, 17 anni, è lì che che ci sono questi proprio le tentazioni, i pericoli, no?
E certo. Ma certo, ma quello figurati, quello ancora di più. Sai che sai che ti posso dire anche prima? Adesso l'età si è abbassata molto, eh, te lo dico perché ho proprio su questa cosa purtroppo ho dei dati molto certi, perché lavoro per una ONLUS che recupera tossicodiche dipendenti e iniziano a 13 anni.
Sì, sì, ma forse qui qui qui da noi Mh, mh, no, ma qui sì, sì. No, io sto parlando della realtà della realtà qui qui da noi, e e e anche nel quartiere, nel nel nell'ambiente insomma socio
Eh.
c come dire, geografico, no, e quindi qui ecco, quelle e quelle là e è l'età è l'età di rischio; fino a 14, 15 anni sono dei bambinoni ancora, non so come noi come da noi in Italia.
Sì. Mh-mh. Ah, meno male, guarda te lo dico con tutto il cuore, meno male.
Sì, sì. E quindi ecco
Sì, adesso in effetti, però hai ragione, sì.
bisogna usare tantissime tecniche, no?
No, e poi parlare apertamente, parlare apertamente di tutto.
Eh, sì. No insomma, per tornare un po' alla di alla alla mhmm, alla domanda, ehm, che comunque non è che c'è una metodologia, ehm, unica, no, devi un po' capire anche con chi hai a che fare, con chi ti stai interfacciando, quindi poi, cercare di capire una strategia da adottare, no, per per imporre la tua opinione senza
Sì. Mh-mh. No. Eh <chuckles> bravo esatto.

Quell'accordo con con con il governo albanese, poi ecco, li mandano lì e poi dopo s s ci sta un qualunque giudice, ehm, che annulla annulla quel que que que quell'ordine e li fa e e li fa ritornare, no. Eh, così vanifi un po' un po' tutto quanto.
Mh-mh. Ah, sì. Eh sì. Esat Sì, si vanifica un po' tutto. Sì, sì, sì, siamo il paese delle discordanze, completamen
Poi guarda, io ti di ci sono ci sono dei paesi nell'hinterland e qui nelle colline intorno intorno Roma, ehm, dove sono stati ha ha hanno grandi centri di accoglienza, no. Eh, ma paesini piccolini, no, dove ci sono ci sono, che ne so, centinaia di di di abitanti, no, e si sono ritrovati con questi, ehm, giovanotti, no, ehm, che stanno lì, che poi ecco non sanno non sanno cosa fare, perché, si passano il tempo e quindi si creano si creano le le le tensioni sociali, no, con proprio con con con la popolazione locale, no, ehm
Mh? Sì. Okay. <chuckles> Eh, non hanno niente da fare. Eh, e sì, è questo il problema. Sì Sì, sì, sì. Sì. Sì. Ma senti, ma sul lavoro ti è mai successo? Di avere, che ne so, un collega che ti diceva: “No, questa cosa si fa così, è assolutamente così, non c'è altro modo per farla”, <sniffs> e tu invece l'hai vinto magari il contrario?
Sì, sì. Capita, capita, capita, a te? Sì, a te è capitato? Capita?
Ma guarda, sinceramente, ehm, no. <chuckles> Però cioè s è successo qualche volta che ho vabbè, ho chiuso la bocca perché magari era un superiore e dici: “Vabbè, eh”. Uno ti dice una cosa e dici: “Sì, va bene.” Poi tanto fai t poi tanto lo faccio di testa mia, quindi <chuckles> sinceramente, dipende dalla stima che ho nella persona. No, dipende.
Eh. Eh, però quand'è così devi stare attenta che c'è che se c'è qualche errore poi dopo ti ti ti potrebbero accusare però, perché magari sai che non che non l'hai fatto come dice come dicevano loro, no? <snorts>
Sì, ma dipende dipende sempre sai da cosa? Da chi te lo dice e cioè sì, all'e all'epoca, non so, stavo pensando a un unico capo vero che ho avuto, <sniffs> che era uno che era totalmente fuori dal mondo moderno, quindi cose proprio non non le sapeva, cioè non non ci arrivava.
Ah! La prima v eh. Un personaggio di un'altra di un'altra epoca.

E anche il fatto che poi dopo vengono qui non non non riescano ad integrarsi, a trovare nulla, quindi gli dan
Ma non riescono, ma anche perché oggettivamente non c'è u non c'è una politica di integrazione. Quindi in altri Paesi so che per esempio che ne so ti ti ins appena arrivi ti insegnano <chuckles> la lingua locale che già sarebbe la base, no, anche solo saper parlare <chuckles> un attimino. Ma se
Certo. Ah tu quindi pensi che questa cosa dipenda un po' da da una mancanza del diciamo del governo? De de de de delle strutture dello Stato? Ma io penso penso che, sai, quando qua qua quando diventa un po' così incontrollata, ehm, è un po' difficile, eh. Sì è un po' diffi sì, sì, è vero. Secondo me è così.
Anc anche. Secondo me sì, secondo me sì, però non guarda Eh. Non è facile da gestire. Sì, va bene, ma non non siamo, guarda, in grado secondo me. Eh, ma non siamo mai stati in grado, di gestire l'immigrazione.
No, ma perché comunque non è non è proprio non è proprio è proprio il fenomeno che è un po' troppo elevato, no, per per
Mh.
per le strutture che che che che ci sono, perché adesso c'è ogni ogni ogni giorno ne vengono cioè ne vengono proprio ta tantissimi che fanno questi sbarchi, no. Ehm, e quindi secondo me, mh
Ah, beh certo. Quel tra l'altro, che riescono anche a arrivare vivi, tra l'altro, senza contare appunto, tutta la gente che no non ce l'ha fatta neanche. Quindi sì, è è veramente un argomento
Eh sì, sì. Eh, certo, certo.
eh, eh, sì, questo è un argomento abbastanza divi cioè, divisivo o no, nel senso che non non si trova un un accordo. <chuckles>
Eh sì. No, è Eh però c'è tanta gente che io c'è c'è c'è tanta gente che la pensa la pensa in tanta in tante maniere diverse, no, che quindi sono per l'accoglienza indiscriminata, sono per
Mh. No, io no. Mh. No, no, questo no.
eh sì, poi anche poi ecco poi po poi ci si mette anche il potere il potere temporale de de del Papa, no. Quello lì, che comunque ha una grande ha ha ha una grande influenza, ehm, per quanto, riguarda la società la società italiana, ehm, e quindi Gni
Ma scherzi, ma quello è sempre in mezzo. Enorme. Enorme, ha un'influenza enorme, sì, sì, sì, sì. Ma guarda senti, ma se tu vuoi non so, far riflettere qualcuno per dire, no, metti su questo argomento, metti uno che ha la delle idee totalmente opposte, che dice: "No, invece dobbiamo accogliere, dobbiamo fare, dobbiamo" cioè <lip trill> che che tecniche usi per farlo riflettere?
Su questa su questo su questo fatto qui? Mh-mh. Eh, se ha mhmm, questo qui comunque di portargli dati dati dati, mhmm, o oggettivi, no, e fa insomma anche anche cose di cronaca che ci sono che ci sono
Eh. Mh.

Ciao, ben trovato. Buon pomeriggio. Senti oggi pomeriggio parliamo di qualcosa di così, di po' personale, un po' per capire un po' di comportamenti umani, che magari impariamo qualcosa. Io non so, sugli esseri umani ancora non ho mhmm, ho molto da da imparare, credo. <chuckles> Sì.
Ciao, ciao buon pomeriggio, ben trovata anche a te. Sì. Di Di Sì. Bene, bene. <chuckles> Beh, perché sono sono veramente imprevedibili, sai siam siamo così tanti, con talmente tante personalità che non è che che puoi ti p puoi affermare di conoscerli, anzi.
Mamma mia. <clicks tongue> Senti ma Ma certo, ma figurati. Senti ma secondo te secondo te c'è un modo per far capire il proprio punto di vista, ma senza esagerare, nel senso, senza, uhm, uhm, cercare di soverchiare l'altra persona?
ci riempiono sempre di sorprese, dimmi. Certo, beh dipende insomma da mhmm, sì.
Anche dall'argomento forse, perché ci so dall'argomento penso. Sai perché mi mi viene in mente, no, che le le più grandi liti che si fanno in Italia sono a livello calcistico <chuckles>
Come? Sì. Certo. Ah sì, sì. Poi politico, sì, sì. Vero è vero. Beh
e e a livello politico qui sì, sì. Io sono dell'idea che se uno però è di un'idea politica è difficile che tu riesca a fargli cambiare idea. Ehm, però si può avere anche un dialogo quasi umano, cioè nel senso <chuckles>
No, no, no, assolutamente, assolutamente no. Certo, sì, sì, assolutamente pe per r imporre, pe per per illustrare insomma la la propria idea, no. Certo, certo senza senza prevaricare sì, è quello lì ecco, devi cercare di portare argomenti più obiettivi possibili, oggettivi possibili, no, cioè in modo tale che comunque diciamo non c'è
Sì, sì. Bravo. Sì.